Esatto, mi sento in colpa e quindi prolungo, quindi alla fine quella che io avevo pensato fosse 1 ora, alla fine magari diventa 1 ora e mezzo, un ora e 3/4, 2 ore e ovviamente entro in un circolo vizioso esatto in cui più mi distraggo, più prolungo. Quindi secondo te avrebbe senso magari comunque impormi quel tempo lì e poi i indipendentemente da come ho studiato forse dopo l'ora la pausa può essere veramente utile, che dici?
Perdi troppo tempo. Guarda, secondo me la cosa più utile appunto potrebbe essere dividerti i compiti. Quindi non lo so, magari ti dici in quest'oretta io devo farmi 3 capitoli e ti concentri al 100% su quelli. Poi magari cerca a darti tipo mhmm mhmm <clicks tongue> una specie di premio, no, tipo adesso se io faccio quei 3 capitoli dopo posso uscire con la mia amica, dopo posso guardarmi una serie TV, dopo posso mangiarmi questo questo cioccolatino, esempio, no, potrebbe aiutare perché alla fine <swallows> è un po' tipo c come la mente dei bambini, no, in un certo senso noi, una piccola parte di noi resta un po' bambina, no, quindi ai bambini cos'è che gli dici tu di solito? "Se tu finisci di fare i compiti, ti porto al parco giochi, ti do questa caramella." Quindi potrebbe servire magari appunto porti questi obiettivi, queste piccole sfide e in questo caso appunto come hai detto tu fare quest'oretta, una pausa in cui ti premi per quello che hai fatto e dopo ricominciare, fare altri 3 capitoli e così via. Però ti consiglio di non fare tutto lo stesso giorno perché sennò diventa veramente insostenibile. Quindi suddividiteli per giorni, cerca di non procrastinare, ecco che è una cosa magari che fai. Procrastini?
Mh. Mh-mh. Certo. Ah. Mh. Giusto. Sì. Mh-mh. <chuckles> È vero. Certo. Sì. Eh, sì. È ve E sì, no ovviamente <chuckles> sì, anche quello è un grande ambito da da affrontare perché ovviamente, ehm, se mi rendo conto che mi distraggo tanto e quindi appunto come hai detto anche tu prima ho tutto un senso di colpa e tutto quanto, ehm, mi rendo conto che iniziare a fare questa attività diventa è proprio pesante. Cioè, uhm, diventa poi ovviamente va anche a periodi eh, perché per fortuna, ehm, non lo so, ehm, gli argomenti che mi prendono particolarmente un periodo rilassato ce la faccio anche più o meno, però mi rendo conto che nei periodi in cui farei più fatica sì, procrastino, e quindi ovviamente arrivo all'ultimo, certo. Uhm, quindi faccio fatica a fare tutto quello che mi ero prefissata di fare, quindi ho paura di non arrivare preparata o alla lezione successiva o all'esame, insomma a seconda dei casi e quindi, ovviamente, arrivando all'ultimo dovevo fare ancora più roba insieme, quindi, vabbè, ciao, se mi dico devo restare concentrata, eh, figurati. <chuckles>
Mh-mh. Certo, è un loop. Assolutamente. Non riesci a essere costante? Certo. Mh-mh. Sì, peggiora la situazione, esatto, perché comunque è come se tu avessi una sorta di montagnetta, no, più passa il tempo, più appunto questa montagnetta cresce con tutti i capitoli, i libri che devi studiare. Dopo un po' questa montagnetta crolla quando magari mancano 2 settimane all'esame e ti rendi conto che non eri preparata e che hai avuto tutto il tempo del mondo, ma non sei riuscita appunto a a sfruttarlo. Però volevo chiederti, ma per caso magari tu sei proprio così di natura, nel senso che in ogni situazione tendi a distrarti un po' o solo a livello scolastico?
Eh, sì. Si accumula. Mh. Esatto. Certo. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh.